はい。なんか昔ってなんかこう、7時ぐらいから、週にさんかいぐらいやってる感じでしたよね？今、週に1やってたら多いぐらいです。
へえ、す やってましたよね？やってましたよね？巨人の試合は絶対、く ええ！すそうなんですね？面白い。
あの、東京のキー局では。あの、もちろんその、なんてんでしょう、地方局だと結構やってますけど、例えば、あの、千葉テレビとか神奈川なんとかとか、そゆとこではやってますけど、キー局はほんと減りましたよ。
はい。はい。 はいはいはいはい、あ。はい。 ええ！ちょっと心配ですね。日本の、し球団 そうですよ。ええ、ちょっとショックだな。いや、でもはい。
そうっすね。日本と言えば、まあ、野球でしたもんね。はい。 まあ、ただ、えっと、え？おとついでしたっけ？長嶋茂雄さん亡くなったんですよ。
はい。ああ、そうですよね、聞きました。
はい、はい。で、さすがになんかそこでこうなんか、僕、も、凄く、ものすごく驚きましたけど、そこでなんか最近こう、ここ数日は野球の話すごい聞きますね。
びっくりしました。うん。 うーん。 ああ、やっぱりそうですよね、長嶋世代ですもん、僕も、うん。
はい。 僕も長嶋世代なので、ほんとに、うーん、みたいな。
いや、あ。 いや、でも長生きされましたよね。
長生きされました。もう、なんか、脳梗塞かなんかになられて倒れられた時って、もう、はい、もう、ほんとに駄目なのかなと思いましたけど、結構リハビリもすごく頑張ってされて。はい。はい。
ん、ね、良かった、うん。 あ、そうなんですね。 あ。あれ、あ、そうなんですね。あ、1度脳梗塞で倒れたんですね、へえ。あ、それからだったんだ。
そうですね。で、た倒られたのも結構、10年以上前の話で
うーん。 あ、そうなんですね。結構前ですね。
はい、そこはい、そこからこうリハビリされて、も、外に出れるようになってみたいな。
はい。 あ、なるほど。ああ、そうだったんですね。全然知らなかったっす。
はい。 はい。
へえ、いや、でも色んなそうゆうね、日本の、いや、野球の球団とか、た、J リーグとかありますけど、いや、でもこうゆって、今で今ですとなんかオンラインですぐ見れちゃうので、応援できるので、うーん、すごく、ちゅうまつうん、見たい時に見れちゃうので、なんか楽しめ、うん、リラックスしやっぱ、かんスポーツ観戦してる時はすごく楽しいですし、リラックスできますよね、うん。
はい。 確かに。はい、そうですね。 確かにそうですね。 確かに。はい。なんかそれはなんかこう、昔昔はもうほんとにリアルタイム視聴するしかなかったので
うん、うんうんうんうんうん。そうでずよね。
それがこうなんか、この時代になってからほんとにいつでも、て見たい時にこんなもの見れるってゆうのは、確かにすごくおっきいですよね。はい。
うーん。そうでずよね。で、日本の日本時間でそのヨーロッパの試合試合とか見ると、よん朝だああ、まあ、めちゃくちゃ早いんすね。
はい。朝の3時とか4時とかです。

ジョージアの選手で1人すごいいい選手がいて、今、あのパリにいる選手がいたりとかするんですけど。その人とかも結構いいなと思ったりとかですって。で、そういう選手が出ると、ジョージアってどんな国なんだろうみたいな。昔日本って日本だと、グルジエ、グルジアとかって言ってたのかな。ジョージアって呼ばずに。
はい。 へえ。 あ、そうなんすね。うん。 わかります。 あ、そうなんだ。はいはいはい。でもね、総合格闘技でもすごいいい選手がいるんですよ、ジョージアしゅし
はい。 あ、そうですよね、確かそうですそうですそうですそうです。それなんとなく知ってます。
そう。ト トプリアっていうね、いい選手がいるんですよ。ああ、あとメラブっていう選手がいるんですけど。ええ、サッカーにもいるんだな。面白いですね。中東の選手中東の選手めちゃくちゃ強くありません。いや、格闘技格闘技格闘技のいる世界、ほとんどチャンピオンが、UFC のチャンピオンが中東系なんですよ。
ああ、なるほどなるほど。 うーん。 あ、いますいます。本当にこう。 あ、ああ、あります。はい。 あ、確かに確かに、そうですね。ああ、ほんとだ。ああ、そう、で、ええと、そうで、増えてはきてますけど、やっぱりメインはまあ、まだやっぱり、イギリス人とかスペイン人とかですかね、はい。ヨーロッパ系がまだ多いは多いですね。けど増えてきたとは思います、すごく。
うん。 サッカーも、お多くないすか？ うん。 あ、やっぱそうなんだ。ヨヨーロッパ系が多いんですね。へえ。 あ、あ、そうですか。
はい。
へえ、いや、すごいフィジカルが強いんで、彼らって。
ああ、確かに。なんかタフですもんね、なんか。殴られてもなんか、効いてんのかわかんないみたいな <chuckles> 感じしますよね。ああ、確かに確かに、確かに。
うん。 すっげえタフですね。 うん。メンタルがまずタフですね、うん。めちゃくちゃ強いす。うーん。 ええ、そうなんですね、面白いすね。
け、そういう人たちを見るのって面白いですよね、確かに。
うん、面白いすよね。いや、中東系の選手、これからいろんなぶジャンルで出てくるんじゃないすか？
うーん、確かに確かに。はい。
活躍すると思いますよ。うん。怖い怖い存在です、中東系。
確かに。
うん。いや、そうなんだ、じゃ、サッカー以外で、サッカーま、日本でサッカー見るとしたら、そのヨーロッパのサッカーとか見るとなったら U-NEXT とか見るんですか？うんうん。
ま、僕はそうですね。あの、基本的にはやっぱりヨーロッパのサッカーを見ますね。まあ、サッカーが好きになり始めた頃は、あの J リーグとかもまだできてなかった頃なので、その頃は、結構日本のサッカー見てましたけど。
はい。 うん。 ああ、見てました？ええ。
見てました、見てました。またそれもすああ、なるほど。ああ、なるほどなるほど。
僕も鹿島アントラーズを結構応援してたんですよ。小学校の頃は。はい。 うん、今はみさすがにね、注目はしていないですけど、日本の J リーグも、ま、未だ人気あります？
ええ。